อืม วันนี้วันหยุดค่ะ ก็คือมีโอกาสได้ อ่า เล่นกับเด็ก ๆ ที่บ้านค่ะ เป็นน้อง ๆ หลาน ๆ น่ะค่ะ แล้วก็ทำให้นึกถึงสมัยตอนเด็กเลยค่ะ ว่าตอนเด็ก ๆ อะค่ะ ก็คือ เอ่อ มีวันหยุดน่ะค่ะ วันหยุดเสาร์อาทิตย์ อย่างเงี้ยค่ะ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีโอกาสจับกลุ่มกับเพื่อน ๆ แถวบ้าน ด้วยความเป็นต่างจังหวัดอะนะคะ ก็ละแวกแถวบ้านน่ะค่ะ ก็จะรู้จักกันหมดเลย อย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็ โอ้โฮ อันดับแรกเลยก็คือต้องวิ่งเล่นไล่จับกันน่ะค่ะ วันนี้ก็วิ่งเล่นกับน้อง ๆ ใช่ค่ะ
จ้ะ อ๋อ ค่ะ จ้ะ ค่ะ อา ๆ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา จ้ะ แล้วทำอะไรกันเอ่ย? ค่ะ <chuckles> โอ้ น่ารักจัง เออ ค่ะ ๆ แล้ว
พากันอาบน้ำน้องหมาค่ะ แล้วก็พากันเล่นไล่จับกัน อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็โยนตุ๊กตาให้น้องหมาวิ่งไล่เก็บ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้! ค่ะ โอ้! น่ารักจัง สนุกจังเลย อา นี่ นี่คือช่วงนี้ใช่ไหมคะ? นี่คือช่วงตอนนี้ใช่ไหม? อา อ๋อ อ๋อ ค่ะ ส่วน แล้วถ้าเกิดว่า เป็น เป็นสมัยเด็ก ๆ ล่ะ นอกจากวิ่งไล่จับกันแล้ว จะ จะทำอะไรอีกเพิ่มเติมไหมคะ?
ค่ะ แล้วยัง ใช่ เย็นวันนี้เลยค่ะ เพิ่งตอนเย็นนี้เลย ค่ะ อื้อฮือ ตอน ส ถ้าคิดย้อนไปตอนสมัยเด็ก เล่น เล่นขายของเลยค่ะ เป็นแบบว่า โอ้โฮ น้อง เรามีน้องชาย แล้วน้องชายก็โดนจับมาเป็น อ่า ลูกค้าอะค่ะ เออ <chuckles>
อา อ๋อ อะฮะ อา เป็นลูกค้า <chuckles> เออ ๆ ๆ อารมณ์น่าจะใกล้ ๆ กัน เออ จ้ะ
แล้วตอนสมัยเด็กอะค่ะ ทางฝั่งนู้นน่ะค่ะ ได้แบบว่ามีความทรงจำที่ดีที่สุด หรือว่าคิดถึงแล้วประทับใจมีไหมคะ?
ค่ะ อา ถ้า ถ้าประทับใจวันหยุดตอน ตอนเด็กเนี่ยนะคะ จะประทับใจตอนที่คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยว